あれとかって、めっちゃめちゃ恥ずかしいんだよ、やっぱり。
確か、早くお会計終わらせたいって感じでした。はい。
いや、早く、で、伏せて、あの、たまに、なんか、その、DVD に出るじゃないですか、思いっきりバンって出るんですよ。タイトルとか。
ええ、<chuckles> ちょっとやですね、それは。
あれとかは、多分、みんな経験してると思うんですよね。うん。
ああ、あるあるなんですね。
あるあるだと思いますし、ただ、やっぱ、基本的に DVD とかレンタルショップの、あんま、店員の絡みはないと思いますね。うん。ただ、映画館で言うと
はい。 ああ、そうなんですね。 はい。
うえ、やっぱ、なんか、多少いや、でも、そんな、会話は別に弾んだりとかしないですけど、あの。
ああ、やっぱ、そういうもんなんですかね。はい。
チケットを買う時に、やっぱ、結局席で決める時、店員とのやり取りなんで。
はい。 あ、そうですよね。マシーンじゃないですもんね。
はいはい。だから、もういらないですよね、今はね、なんか、全部ネットなんで。
うーん。ああ、なるほど。じゃあ、まあ、なんか、店員さんとの絡みはないにしても、そういう、なんか、店内の、なんか、ポップとかって、結構見てました？レンタル店とかの。
ああ、で、ポップ、み見てましたね、やっぱり、うん。
あ、結構あれですか？気にするというか、見る方ですだったんですね。
いや、別気にするまではいかない、やっぱ、目に入るんで。あの
うん。うーん。あ、これあるんだ。みたいな。なんか、そういうので分かる
ちょっと、目を通すとかは、全部ではないですけど、もちろん。
はい。うんうんうん。
見たりはしますよね、なんか、新しい情報とか映画館映画の、あ、こういう映画なんだっていうのもあるんで。特に映画に関しては、見たりしてましたね。
はい。 あ、そっか。 へえ、じゃあ、映画館とかで、チラシとか、そ映画の半券とかって結構集める方でした？
ああ、でも、そうだった、パンフレットも買ってましたし毎回。あの、なんか、グッズって、やっぱ、楽しかったんですよね、当時、グッズの、あれは楽しみでしたね、なんか、ゴジラとかアニメもそうですし、必ずパンフレット買って帰るとか。
ええ、そうなんですね。素敵。 ああ。 うん、うーん。はい。 あ、いいですね、思い出に残りますよね。今も残ってますか？
ま、や、あれは楽しかったですね、確か、はい。 いや、今は多分ないと思いますね。多少あるかな。ちょっと分かんないですけど、はい。
あ、もう無いですか？ あ、そうなんですね。いや、今日は昔行ってた映画館とか、レンタル店について色々教えてくださって、ありがとうございました。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

ま、いいんですけど、その新しいとこだったらさ、その、なんか、ちょっとゲームセンターみたい、なんか、そう言うのも併設したりとか、まあ、あとは中古で、なんか、ゲームソフトだったり、ええと、なんて言う、そう言うのも、携帯電話とかも売ったりするし、なんか色々見るとこはあったなって言うので、なんか、その、いその空気感って言うのは。で、24時間営業だったんで。
ああ。 うんうんうん。 はい。そうですよね。 あ、確かにもう、いつ行っても。<chuckles> つまんなくないですよね。いつ行っても楽しめるって言う空間ではありますよね。
そう、そうなんですよ。いつ行ってもいいって。 で、そ、あと借りれた時の喜びと言うか、その、出たばっかの、あの、海外ドラマシリーズで、ちょうどあるみたいな、まとめて借りて。
あ、確かに。 うんうん。ああ、テンション上がりますね。<chuckles> わあ。
で、あれは、なんか、テンション上がったですね。で、ただ、今だとその配信って、そう言う喜びは、あんまり。うーん、そこの、なんか、頑張って手に入れたってのないんで。
そうですよね。ああ、確かに。うんうん。今は、今でって感じですよね。うーん。
ま、でも便利ですけどね、全然やっぱ。 そうですね、やっぱね、映画も映画を映画館に足を通う回数も減ってるんで。
ああ、あ、やっぱり行かなくなりました？
その配信で。あと映画の、そもそも高くなってるじゃないですか。
そうですね、大分、そうですよね。だったら配信で見ちゃおうかなっていう感じですか？ふーん。
あんま行かないですよね。 そうですね。結局半年ぐらいで出るし、あの、映画館で、例えば迫力あるものだったら、気になったものはみ見たりしますけど、なんか、別に、恋愛とか、なんかドラマ系だったら、あえて行こうと思わないですよね。
確かに。うーん。 はい。 うんうん。 うん。ああ、迫力のあるものだったら行くけどって言う感じ。
迫力、そうですね、なんか、こだわり、映画館の方が良いかなって言うのはありましたし、ま、あとは、まあ、レイトショーは好きなんで、あの、よく行ってましたね、レイトショー、はい。
ああ。 あ、そうなんですね。へえ。なんか、レイトショーって、今のレイトショーと、なんか、昔のレイトショーで、なんか違いとかあったりするんですか？
うーん、いや、あんまないと思うんですけど、ただ昔はレイトショーってほんと1000円とかだったんで。
さほどないです？うん。 うお、すごい破格ですね。うん。
やっぱ行きますよね。映画好きだったら。で、あと、そうなんですかね、わちゃわちゃするカップルとか、あの、若い学生、なんか、ちょっとうるさかったりとかないので、落ち着くじゃないですか。値段も安いし。
<laughs> はい。うーん、そうですね。 確かに、それはありますね。
なんで、割と良いすよね、デートにも良いですし、はい。